अ, जी पिछले कुछ 1-2 महीने से ना ऐसा मेरे साथ हो रहा है, कि मैं जो भोजन कर रही हूँ ना वो नियमित नहीं हो पा रहा है, और संतुलित भी नहीं बन पा रहा है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं खाना जो हूँ अ, स्किप कर देती हूँ, कि सुबह का खाना नहीं खाया या रात का नहीं खाया या इसके अलावा अगर खाना खाया तो एकदम एक सारा एक साथ खा लिया या तली भुनी चीनी चीज़ें जो हैं उसको ज़्यादा खा लिया। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं किस तरीके से एक अच्छा रूटीन बना पाऊँ, ताकि मैं अपना भोजन जो है वो नियमित कर सकूँ, संतुलित भोजन कर सकूँ। क्योंकि ज अगर मैं ये अपना भोजन सही नहीं कर पा रही हूँ, तो उसका असर जो है अब मेरे स्वास्थ्य पर दिखने लगा है। और अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच-सोच के मेरे को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव भी होना शुरू हो गया है, तो मैं आपसे कुछ सलाह चाहूँगी जिससे मैं अपने भोजन करने का जो मेरा एक तरीका है उसको सुधार पाऊँ, एक नियमित और संतुलित भोजन कर पाऊँ।
जी, जी। बिल्कुल, मैं आप कोशिश करूँगा आपको कुछ अच्छे सलाह दे सकूँ इस संदर्भ में। अ, मैं ये जानना चाहूँगा कि अ, आपका जो रोज़ाना आपका खाना खाने का समय है ये क्या है? थोड़ा दिनचर्या के बारे में अगर आप थोड़ा विस्तार से बता पाएँ, तो मुझे बहुत आसानी होगी आपको सलाह देने में। जी।
अ, जी। अ, मेरा ऐसा रहता है कि मैं सुबह 9 जो हूँ, मैं ऑफ़िस के लिए निकल जाती हूँ और घर पे मैं मतलब मैं जो हूँ अकेले रह रही हूँ, अपनी फैमिली से दूर रह रही हूँ, तो खाना खाने की जो ज़िम्मेदारी है बनाने की वो शायद मेरे पर ही है, ज़्यादातर क्या होता है या तो मैं ऑफिस में खा लेती हूँ या फिर खुद ही घर पर बनाती हूँ। तो ऐसा होता है कि ना मैं सुबह का जो नाश्ता है, वो तो ज़्यादातर मैं छोड़ के ही चली जाती हूँ मैं खाना खाती ही नहीं हूँ नाश्ते को और ऑफ़िस में जाती हूँ, तो ऑफ़िस में कैंटीन है, कैंटीन में अलग-अलग तरीके के व्यंजन बने होते हैं, तो कभी समोसा खा लिया, कभी चाट खा ली या इस तरीके के जो थोड़े-से, असंतुलित भोजन जो हम कह सकते हैं, उस प्रकार का मैं जो खाना हो ना खाना है वो ज़्यादा खा रही हूँ। फिर जब रात को आती हूँ थक हार के आती हूँ, तो रात को खाना बनाने का ज़्यादा मन करता नहीं है, तो कई बार क्या होता है मैगी रखी होती है, तो मैगी बना ली या कहीं बाहर से ऑर्डर कर लिया। जो एक संतुलन जो हमारे भारतीय संस्कृति का जो एक खाना है, दाल, रोटी, चावल, सब्ज़ी ये जो है ना ये बहुत कम हो गया है मेरा। और ऐसा नहीं है ये हमेशा से ऐसा था, लेकिन कुछ 1 आध महीने से जो है मेरी जो जीवनशैली इस तरीके से बिगड़ी हुई है, मैं और मैं उसमें इतना ज़्यादा ढल चुकी हूँ, कि मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कैसे उससे बाहर निकलूँ और एक अच्छे अपने आप को स्वास्थ्य दे सकूँ, अच्छे तरीके से भोजन कर सकूँ।
जी, जी, बिल्कुल और स्व अ, स्वस्थ भोजन बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ शरीर के लिए हम सब जानते हैं। अ, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि आपकी आपका जो रूटीन है बहुत अनियमित हो चुका है और आप कभी खाना स्किप कर देती हैं, तो क्या आपको भूख कम लगती है, ऐसी कोई समस्या है? और क्या चूँकि आप घर से बाहर भी रह रही है तो क्या आपको संसाधनों का या जो बाहर खाने आपको खाना प ढूँढ़ने में परेशानी होती है ऐसी भी कोई समस्या है तो बताएँ इस बारे में? जी।
उ, जी। अ, देखा जाए तो खाना जो है मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे भूख कम लगती है अ, भूख लगती है लेकिन कह सकते हैं कि ना थोड़ा शरीर में आलस भर चुका है, तो ना मन नहीं करता कि ना खुद के लिए अकेले के लिए खाना बनाए। होता है ना कई बार कि हम सोचते हैं कि अकेले के लिए क्या ही खाना बनाएँगे, तो मैं ना मतलब ज़्यादातर यही होता है कि छोड़ो कुछ नहीं ऑफिस में जाएँगे वहाँ कैंटीन में मिल ही जाएगा और सुबह का जो है वो नाश्ता तो मैं छोड़ ही जाती हूँ। और साधनों की तो ऐसी कमी नहीं है मतलब मेरे पूरी एक के बाकायदा मैंने किचन बना रखी है अपनी उसमें सब चीज़ें हैं, सभी प्रकार की दालें, चावल, आटा सब रखा हुआ है, बस जो कमी है शायद वो मेरे अंदर ही है, मेरे आलस्य की ही है इस वजह से मैं उस खाने को बना नहीं पा रही हूँ। या फिर कह सकते हैं कि मैं दिन भर के ऑफिस के काम में इतना व्यस्त और इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि मैं जो ये अ, खाना है उसी को भूल जा रही हूँ जो मेरे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है।
जी, जी। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ। ये खाना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अ, आप ये भी बताएँ कि क्या आपके साथ कोई बीमारी या कोई ऐसी अ, समस्या, जो आपने कोई मेडिकल समस्या, जो आपने हाल में आपको पता लगा हो? अगर ऐसी कोई समस्या है, तो उस बारे में भी हमसे साझा करें। जी।
अ, खाने अ, मतलब बीमारी जो है, अ, मैंने एक बार अपना पूरा फ़ुल बॉडी चेकअप कराया था, तो उसमें मेरे खाने के संबंधी ही मेरी कमी आई थी, इसलिए तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा तनाव हो चुका है। अ, मैंने जब चेकअप कराया, तो मेरे अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, ये बहुत कम पाया गया है। इसके अलावा बी-ट्वेल्व जो है, वो भी बहुत कम मात्रा में पाया गया। तो इसी वज़ह से ये सब जब मैंने देखा कि मेरी बॉडी में इतनी सारी चीज़ों की कमी होती जा रही है, तो मेरे को थोड़ा मानसिक तनाव इसमें बढ़ने लगा कि, "ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कि ऐसा मैंने क्या कर दिया अपने जीवनशैली में कि इतना ज़्यादा मेरा कम हो गया है?" तो मुझे लगता है, कहीं न कहीं ये मेरा खाने का अनसंतुलित होना ही इन सब चीज़ों की वज़ह हो रही है। इसके अलावा मैं कोई दवाइयाँ तो नहीं लेती हूँ, लेकिन मैंने डॉक्टर से परामर्श करके कुछ सप्लीमेंट जो होते हैं अ, आयरन के और कैल्शियम के, वो लेने शुरू करे हैं। तो दिन में मैं एक अ, एक-एक गोदी जो है, उनकी ज़रूर खाती हूँ, ताकि जो इतनी ज़्यादा कमी मेरे शरीर में हो गई है, उसको थोड़ा-थोड़ा पूर्ति करते रहें। जी।
जी, जी, बिल्कुल। अ, मेरा 1 अंतिम प्रश्न है अ, जिसके बाद हम सुझावों की तरफ बढ़ेंगे। जैसा आपने कहा कि आप एक संतुलित भोजन अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहती हो, तो मैं थोड़ा विस्तार से जानना चाहूँगा कि संतुलित भोजन की आपकी परिभाषा क्या है? आप किस तरह के व्यंजनों को अपने भोजन में शामिल करना चाहेंगी और किस समय सारणी पे उसको आप खाना पसंद करेंगी? जी।
अ, हाँ, मेरा संतुलित भोजन की मेरी तो अ, मन यही है कि एक अ, जो हम कहते हैं ना कि एक भारतीय खाना जो होता है, जिसमें मैं दाल भी इंक्लूड करूँ, चावल भी हो, रोटी भी हो अ, हरी सब्ज़ियाँ भी हों। इसके अलावा, जो हेल्दी जो वो सूप होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं, खिचड़ी है, इन सब चीज़ों को मैं लेना चाहूँगी और जो 3 प्रकार का खा अ, हमारा एक टाइम-टेबल होता है, खाना खाने का, एक सुबह, दोपहर, शाम। तो अ, ओ सॉरी! सुबह दोपहर और रात। तो इन तीनों समय पे, मैं एक अपना एक बनाना चाहूँगी कि मैं खा सकूँ। एक तो मैं चाहती हूँ कि ना, मैं सुबह का नाश्ता बिल्कुल भी छोड़ के ना जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि सुबह का नाश्ता जो है, वो मैं ज़रूर करूँ और दोपहर में जो मैं ऑफ़िस में ये जो खा लेती हूँ, ये कचोरी वग़ैरह, या तेल तली-भुनी चीज़ें, इसको छोड़ के मैं अपने घर से बना हुआ कुछ सामान जो है, वो लेके जाऊँ। इसके अलावा रात में मैं चाहती हूँ कि कुछ एक हल्का भोजन करूँ, ताकि अच्छी नींद आ सके और सुबह जो हूँ, मैं एनर्जेटिक फ़ील करूँ। तो इस तरीके का मैं एक संतुलित भोजन जो है, उसका एक रूटीन बनाना चाह रही हूँ। मतलब पता है कि ये सब चीज़ें करनी है, लेकिन वो चीज़ वही है कि आलस्य के कारण या फिर पता नहीं क्या, अपने अंदर से रूचि जो है, शायद वो ख़त्म हो गई है कि अपने अ, ऊपर अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। इन चीज़ों को मैं अपनी जीवन शैली में ला नहीं पा रही हूँ। चीज़ें पता सब हैं, लेकिन उसका जो ए अ, उपयोग अपने शरीर पे करना है, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ।
उ, जी, जी बिल्कुल मैं आपकी समस्या समझ पा रहा हूँ, कई बार हम, अलग-अलग कारणों के कारण चीज़ें पता होने के बावजूद भी उनका उन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाते। मैं पूरी सहायता करूँगा आपको कुछ अच्छे सुझाव देकर इस संदर्भ में आपकी मदद करूँ। अ, जैसा आपने बताया कि अक्सर आप अपने रूटीन में जो कि आपकी व्यस्तताएँ इतनी है तो आप अक्सर भूल जाती हैं और आप आपका एक कभी कुछ खा अग कुछ टाइम का खाना भी स्किप हो जाता है। तो इस संदर्भ में मेरी सलाह रहेगी आपको कि आप अ, जिस तरह बाकी अपने बाकी कामों को आप रूटीन बनाकर पूरा करती हैं, तो खाने को भी उतनी ही अहमियत दें और उसके लिए भी आप एक रूटीन बनाएँ। मुमकिन है कि रूटीन बनाने के भी अ, के बाद भी आप चीज़ों को भूल जाएँ तो आप याद दिलाने के लिए टाइमर का, जैसे मोबाइल में आप अलार्म का या किसी और तरह के अ, इस उपकरण का इस्तेमाल कर सकती हैं, जो आपको जब स जब आपको बार जब आप जो आपको आपकी व्यस्तताओं के बीच ये याद दिलाएँ कि अब खाने का वक़्त हो चला है और आप ताकि आप अपना एक संतुलित आहार समय के हिसाब से भी आप ज़रूर लें। उसके हिसाब से मुझे लग उसके अलावा मुझे लगता है जैसे आपने भी कहा कि आप जो सुबह का नाश्ता है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगी और ये बिल्कुल सही बात है, हमें सुबह का नाश्ता छोड़ना भी नहीं चाहिए, वरना हम दिनभर अ, ऊर्जा से रहित महसूस करते हैं। स्थिति में मेरा आप मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप सुबह का नाश्ता ज़रूर करें, अगर आपको समस्या या किसी कारणवश अगर आपको समय ना मिले, तो आप कुछ अ, कुछ कुछ आसान विकल्प ज़रूर देख सकते हैं जैसे, काले चने है या मूँग है आप उन्हें आप उनको फुलाकर रख दें और उनका अगर आप सुबह में नाश्ता करें, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा स्वास्थ्यवर्धक अ, भोजन है, एक स्वास्थ्यवर्धक आहार है। इसका आप ज़रूर सुबह के नाश्ते में आप इस्तेमाल कर सकते हो और ये आप चूँकि आप बहुत व्यस्त रहती हैं, तो ये आपके लिए एक आसान विकल्प भी होगा। अ, उसके अलावा जैसा आपने कहा कि आप कई बार रात में आती हैं और आप बहुत थकी रहती हैं, तो आप मैगी बनाकर खा लेती हैं। आप कोशिश कर सकती हैं कि कुछ ऐसे खाने जो कि जिसमें अ, जो आपके लिए ज़्यादा स्वास्थ्य वर्धक हो जैसे आपने खिचड़ी का जिक्र किया या पोहा या इस तरह के खाने अगर आप उसकी जगह बनाएँ, तो मुझे लगता है ये आपके स्वास्थ्य के यम म स्वास्थ्य में सुधार में आपको बड़ा योगदान दे सकता है। इसके अलावा मुझे ये लगता है जैसे आपने कहा कि आप घर से बाहर रह रही है और अ, इस वजह से भी आपको दिक्कतें हो रही हैं और आलस्य के कारण भी नहीं बना पा रही है, तो अगर आप अपने कोई अ, ऐसे सहक आपके जो सहकर्मी हो जिनके जो इसी तरह की परेशानी से गुज़र रहे हैं, अगर आप उनकी मदद ले पाएँ और आप एक साथ अगर कोई रूम शेयर कर ले या एक साथ कोई ऐसी टिफ़िन सर्विस अगर कोई ऐसी सेवा ले रहा हो, तो आप उनसे अगर बात करें, तो आप कुछ ऐसा इंतजाम कर सकती हैं जिससे आप मिलकर आप दोनों इस समस्या को हल कर सकें। मसलन आप किसी अगर कोई टिफ़िन सर्विस ले रहा हो, तो आप उससे बात करके वही टिफ़िन सर्विस अगर वो अगर उसका फीडबैक आपको अच्छा लगे, तो आप वो अपने पास मँगा सकती हैं। आप किसी के साथ अपना रूम साझा करने का फैसला कर सकते हो और वहाँ पर आप कोई हाउस हेल्प रखकर, आप अपने लिए घर का बना हुआ स्वच्छ खाना आप अपने लिए उपलब्ध करा सकती हैं। और मेरा आपको मेरी आपको ये भी सलाह रहेगा चूँकि आपने कहा कि आपको दवाइयाँ भी ले रही हैं और आपका आपका आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा बिगड़ने लगा है, कुछ पौष्टिक अ, कुछ मानकों की कमी है बी-12 वग़ैरह का ज़िक्र किया आपने।
जी। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। उ, जी। हुँ, हुँ।
तो ज़रूर आप कुछ अप स्वास्थ्यवर्धक आहार जैसे अ, फल है या फिर दूध है, आप इन चीज़ों को भी अपने आहार में ज़रूर स अ, शामिल करें क्योंकि ये चीज़ें बड़ी सुलभ हैं और आसानी से आपको मिल जाएँगी। तो मेरी तो यही आपको सलाह है, मुझे उम्मीद है इससे आपको ज़रूर फायदा होगा। जी।
जी, बिल्कुल, मैंने आपकी बताई गई बातों पे बहुत अच्छे से गौर किया और बिल्कुल ध्यान अ, दिया और आपके कई सुझाव मुझे बहुत पसंद आए, जैसे कि आपने मुझे टिफ़िन सर्विस के बारे में बताया और हल्के भोजन करने के लिए बताया और कुछ आपने क्विक और इज़ी रेसिपीज़ भी बताई जो मैं बना सकती हूँ। और ये सब बातें सुन के मुझे थोड़ी-सी सकारात्मक जो है वो अ, विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि शायद अ, जो मैं इतने महीनों से टालती आ रही थी, वो अब अ, पूरा हो जाएगा। और मैं एक संतुलित और नियमित भोजन कर पाऊँगी जिससे मेरा शरीर जो है, वो अच एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर बढ़ पाए। आपके दिए गए सुझावों स से मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे ख़ुशी है कि आपको मेरे सुझाव पसंद आएँ, आगे भी अगर आपको कोई भी आवश्यकता हो तो मैं हमेशा आपके लिए यहाँ उपलब्ध हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे बात करने के लिए आपका ही बहुत-बहुत धन्यवाद।